May ganyan din po nung nakaraan nung na-hospital po kasi ako nun, tapos yung jowa ko po yung bantay ko no'n. Tapos eh, alam ko na yung pinsan niya may issue sa love life.
Mm. Mm. Mm, mm. <laughs> Okey.
Tapos nagpunta do'n sa ano bu bumisita siya inabot inabot kami ng ano, eh, ng 2:30 ng madaling araw eh, kuwentuhan lang tapos sa ab
Oo. Oo, oo. Mm. Ah, ayos pa kumbaga nagka-open up ano?
Mm, pero bago mag ano mag magsimula yung conversation, umiyak siya. <laughs> Eh, ang laking tao, kaya natawa ako, sabi ko, may so may soft side din pala siya kahit papaano.
Oo. Mm. <laughs> Oo, eh. Ay talaga? <laughs> Oo, naman pala. Ah, napakaayos din. Kakaibang experience din yun ah, sa hospital pa talaga kayo nag-usap eh, 'no?
Mm. Ay, sabi nga nung ano, nung nung jowa ko, "'Wag kang umiyak baka mamaya isipin nung nurse kung anong nangyari diyan sa ano pasyente." <laughs> Opo.
<giggles> Oo, nga eh. Oo, baka, oo nga ano, parang posible din yun eh, no? Nakakatawa naman yung karanasan mo na yan. Pero ano, ayos din naman siguro naman dahil sa pag-uusap niyo na yan, eh, napagaan niyo yung loob nung pinsan ng jowa mo, di ba?
Mm. Pero ano, sabihin natin na sariwa pa yung nangyari sa kanya, pero ano siya
Oo. Mm.
ah 'wag niyang ipilit yung gusto niya na ayusin kaagad yung ano niya, yung maka-move on.
Mm. Ah, oo. Tama naman din yung tama din naman yung ang ano, ah, payo na binigay niyo dun. Ah, ako rin eh, meron din akong ganyang pagkakataon na lalong-lalo na meron ako kasing kaklase nong kolehiyo na, yung anak niya merong sakit. Eh, nong bagong panganak din kasi yung anak ko, eh, na hospital din, so talagang naantig yung puso ko nung nalaman ko yung kuwento no'ng anak niya, kung ano ba yung sakit ganyan. Eh, nag-abot ako ng pinansiyal, kasi hindi naman ng hinihingi nilang tulong, eh, bukod dun eh, nagkuwentuhan na rin kami, ah, para lang ba i-share ko rin yung karanasan ko dun sa anak ko nung nagkasakit. Ah, siya din naman nagkukwento din sa akin eh ah, at alam ko sa ganong paraan eh, kahit papaano gumagaan yung pakiramdam niya kasi nailalabas niya yung ah, yung ano saloobin. Tama, yung negatibong saloobin nila dun sa sitwasyon nilang pamilya, di ba?
Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Saloobin. Mm.